Ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e ben trovate. Innanzitutto come stai?
Bentrovata, bentrovata. Senti, parliamo un po' di di amicizia che per me è un problema fondamentale e forse una de delle cose più importanti della vita, guarda. Ma a te è successo mai di avere un'amicizia tossica? Cioè qualcuno, non so, che è un'amica che in realtà poi non era un'amica? O anche un amico maschio, eh!
Mh. Di amicizia o Eh direi proprio di sì. Mh-mh-mh-mh, assoluta Dimmi. Eh. Ehm, s s sì. Onestamente mi è capitato <sucks teeth> di incontrare tempo fa una ragazza.
Mh.
Ora, i presupposti per una bella amicizia c'erano tutti, però io ancora non la conoscevo bene a questa, perché, credimi
Okay. Ma in che ambito l'hai incontrata?
Ehm, di studio, sì. Ci preparavamo entrambe per un concorso e tramite mio zio che insomma lavora con lei, ehm, ho avuto modo di conoscerla, di confrontarci per questo studio e poi la cosa è continuata. Per altro io ero molto sola a livello di amicizia, quindi mi faceva, mhmm, anche piacere.
Ah! Okay. Ah, uhm. Okay. Ma quindi avete studiato insieme?
Ehm, studiavamo, ci confrontavamo, insomma,.
Ah! Sai che io vera non sono mai riuscita a studiare con qualcuno?
Ma più che altro ci, mhmm, davamo delle direttive, io neanche amo stu amavo amavo e amo comunque studiare con altri perché, ehm, preferisco insomma leggere ad alta voce, ripetere, insomma, ho tutto un mio metodo di studio.
Mh-mh. Eh, anch'io! Anch'io, uguale.
Esatto, a meno che non si tratti di ripasso generale magari, però le cose prima le devo studiare da sola. E niente, fondamentalmente sta ragazza poi si è rivelata essere di un appiccicoso, controllava tutto, pretendeva che alla sera la chiamassi ogni sera, un po' come si fa tra fidanzati, no. E e sì, sì, sì, no, io non ce la facevo più, mi sentivo, cre che <snorts> io mi ricordo che mi prendevano in giro i miei fratelli, mia madre, perché io dicevo: "Non ne posso più, cioè questa mi manda messaggi ad ogni s in ogni ora del giorno, la buonanotte col bacino. E che fai? E perché non m'hai chiamato? E perché non mi fai non ti fai sentire?" Arrivata una certa ho detto
Mh-mh. Oh mamma! Ma che è? <giggles> Aiuto. Eh. E cosa dicevano? Oh, mamma mia! Ma ma non era innamorata di te?